Oo, depende rin sa ano eh, sa dahilan eh, pero kung, gano'n lang naman siguro yung mga dahilan parang, about tulad ng nabanggit mo parang dahil lang siya nagpo-provide. Hindi naman siguro sapat na dahilan 'yon. Ewan ko lang ha, 'di ko din alam yung buong detalye ng pinag pi dahilan ng ba't kayo nag-away pero kung siguro 'yan ang dahilan parang hindi naman siguro sapat 'yan para maghiwalay lalo na kung nabanggit mo gano'n na kayo katagal.
Mm. Oh, oo. Hmm. Kaya nga, eh. Mhm. Oo, kaya kaya sa kaya parang napapa-ano ang loob ko, paano ba mahihiwatigan kung ang partner mo ay handa na rin ba o hindi pa, di ba?
Maaayos pa naman. Hmm. Oo kasi tawag dito, ano eh, tawag diyan, kung sa tingin ko eh, ano tawag dito parang, parang bigla niya siguro na-realize na-ano, um, parang hindi pa siya handa kasi may mga ganyan eh, parang matagal ano eh, matagal nila ma-realize or parang narere nare-realize nila in the long run.
Mhm. Sabagay, o. Oo. Na-realize. Mm, na hindi pala talaga ano
Oo pero oo pero 'yon yung masakit kasi syempre matagal eh, mas matagal, masakit, mas malalim. <laughs> Oo.
Ayan, mas masakit. Kaya nga eh, tapos ang babaw ng dahilan 'no parang dahil lang sa oras parang, di ba?
Oo. Hmm. Kulang lang din siguro kayo sa ano maayos na usapan, ganyan. Komunikasyon.
Ay! Oo. Oo nga. Eh, kasi mas pinili talaga namin itong mga nakaraan nasabi ko sa kanya, parang ako din nagsabi na umuwi na muna kasi nga hindi na maganda yung mga nasasabi namin sa isa't-isa.
Okey. Tama din 'yon para hindi magkasakitan, oo.
Alam mo yun parang parang nagkakasakitan na talaga kaming nang sobrang bibigat na ng mga binibitawang salita na nagkakasumbatan na minsan, gano'n. Sabi ko mag-ano na muna siya parang, eh, kaso parang na-e-enjoy pa lalo eh, nalalaman ko panay labas-labas, so ayun.
Hmm. Oo, 'yon ang mahirap. Ganon. Oo. <laughs>

Mm, tama, tama.
Parang tama nga yung sinabi mo na kapagka ready ka na talaga na mag-commit lang sa iisang tao na hindi ka na nagse-seek ng madaming mga gaya gaya ko bilang babae hindi naman sa ano kung baga syempre pag may lumalapit sa'yo, 'di ba, kung baga parang ine-entertain mo lahat kasi syempre, mamimili ka nang maayos, 'di ba?
Totoo. Mm.
Di ba? So, kapag ka ready ka na oo <laughs> di ba parang ano di ba parang, kung sino yung pinaka-okay yun talaga yung pinakapagbibigyan mo ng atensyon.
Oo tama, collect ng collect, then select, ganun? Ayan o kaya kung baga may roaster ka.
Oo, 'di ba? Tas kapag ka bilang babae kasi syempre bilang point of view ko, kapagka nakita ko sa sarili ko na okay na ako dun sa isa na hindi ko na kailangang replyan yung iba di magan ah na napapa-focus na ako sa kanya, 'di ba, ikaw ba? Mm
Ah, okay. Oo. Mm okay okay ganun pala. Sa'kin ano mga senyales na siguro ano, tawag dito? Yung, tawag dito, nakikita mo na din sa kanya yung ano parang yung, willing na yung parang parang alam mo na worth it na ano magseryoso ka din sa kanya. Kasi siguro hindi ka naman magseseryoso sa isang relasyon na sa tingin mo yung tao na, na tawag dito, na pagko-committan mo is parang alam mo na hindi naman sure sayo or 50:50 pa sa'yo, 'di ba parang hindi ka re at isa yun sa mga senyales din na dapat titignan mo eh, kasi siyempre parang mahirap naman basta-basta pumasok sa relasyon na wala naman palang kasiguraduhan, 'di ba? Lalo na sa akin kasi hindi talaga ako basta-basta pumapasok sa mga basta-bastang relasyon, eh. Oo, dati mga na-experience ko yung mga situationship pero siyempre, du di mo kasi dun mo rin makikita na ano eh, tawag dito, na hindi pa talaga seryoso yung yung partner mo o yung miski parehas kayo kasi nga parang nandun kayo sa ganong klaseng sitwasyon eh. Kaya makikita mo naman yun mapapansin mo naman yun na parang halat handa na siyang alam mo yun parang hindi naman siya isuko lahat ng yung mga bagay na nakasanayan niya or miski ikaw.
Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Okay din. Mm. Mm. Mhm. Oo nga, tama. Mm. Mm. Naku, mm. Mm. Mm. Oo. Pero willing siya mag-adjust, 'di ba?

Oo, yung mga gano'n, mga wiling mag-adjust. Kung minsan ikaw, parang halimbawa, isa din sa mga senyales yun parang wiling ka na, na hindi mo makasama lagi 'yong mga kaibigan mo, gano'n. I mean, yung may yung parang lilimitahan mo na 'yong sarili mo sa mga gano'n kasi siyempre although, hindi ko naman pinagbaba parang iniisip na masamang maki makisama sa mga kaibigan kapag nakarelasyon, pero siyempre 'pag gano'n, medyo magle-lay low ka, eh, parang alam mo yun, parang medyo babawasan mo. Ano, 'no?
Mm. Naku! Mm. <chuckles> Oo. Naku! Very timely sa'kin. Sabi ko, very timely sa'kin.
Oo, kasi syempre parang 'pag may karelasyon ka, hindi naman dapat sa lahat ng oras nando'n, pero mostly, di ba dapat nakatuon 'yong pansin mo sa partner mo kasi siyempre tawag dito, yung mga kaibigan mo naman maiintindihan ka naman 'yan eventually sa mga desisyon mo sa buhay, eh. Kung hindi ka nila maintindihan, sumama yung loob nila, eh, ibig sabihin lang nun hindi mo sila tunay na kaibigan, yung mga gano'n. Hmm, mga gano'n. Ikaw ba sa tingin mo ano kayang mga senyales niyan
Oo. Tama, sana, oo. Oo. Hmm. Tunay na kaibigan. Oo, tama yan. 'Pagka-ano, kapag ka hindi ka na hindi ka na hindi ka lang kinikilig kasi sweet siya or nilalambing ka niya o hindi dahil cute lang siya o dahil maganda't pogi siya. Kumbaga't na naa-ano ka na, nag na-a-attract ka na sa kanya minsan biglang ano, kumbaga emotional maturity. Alam mo yun, parang hindi lang basta na, eh, kasi no'ng mga medyo bata pa parang ang ang hinahanap lang naman natin eh yung ay pogi ay di ba parang, uy may sasakyan di ba parang 'yon lang yung mga ano eh parang yun lang yung mga good nung una eh. Pro nung siyempre.
na seryoso ka? Oo. Ah, okey. Oo, sabagay. Mm. Hmm, okey. Oo. Hmm. Ah, okey oo. Tama.
Pero ngayon nung umidad-edad na parang nare-realize ko rin talaga na parang aanhin ko naman yung sasakyan, aanhin ko naman yung may itsura kung gano'n din naman ding paulit-ulit wala naman kaming stability na, hmm, puro situationship lang, di ba, Parang kumbaga parehas kayo na hindi pa talaga ready, kumbaga i ina-accompany niyo lang yung isa't isa kasi wala kayong choice.
Hmm. Tama, tama. Mm. Oo.